C'est vrai, c'est vrai. Alors toi, qu'est-ce que tu comment tu fais? Pour être élégante, heu, j enfin, j'imagine que c'est ce que tu fais un petit peu et être élégante, mais en ayant des vêtements, heu, heu, plutôt, enfin, pas bon marché, mais, heu, ne sans en mettre sans sans que ce soit vraiment luxe, luxe.
S Sans faire, heu, f sans faire peur à mon banquier? Oui. <laughs> Tout à fait. En fait, moi, je mise sur le tissu.
Voilà, c'est ça, <laughs> c'est ça. Ah, mais c'est une super idée. Bah oui, bien sûr.
Hem Mais oui. Parce que j'ai envie de dire, bon, heu, aujourd'hui, par exemple, je vais prendre l'exemple de Zara. Zara, heu, vend des vêtements, parfois, hors de prix mais, heu, ils sont surtout hors de prix par rapport à la qualité qu'ils proposent. Donc moi, je vais prendre le tissu, je vais regarder si le tissu, heu, n'est pas beau, n'est pas, heu, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Je vais préférer parfois prendre un vêtement, un basique, heu, chez C&A ou, heu, chez Kiabi, surtout pendant les soldes et un beau basique avec une be heu, une dem il faut une belle finition, un beau tissu.
Ouais. Oui, oui, oui. Mmh mh. Mmh mh. OK. Ouais. Ouais. Mmh mh. Oui, c'est ça. Donc, heu, tu privilégies tout ce qui est, heu, j'imagine plutôt coton ou, heu, tissu, heu, bah, je sais plus comment ça s'appelle, mais, tu sais, tissus organiques, on va dire plutôt que polyester. Bah, oui, d'accord, d'accord.
Et c'est parfait. Exactement. Mais oui. Tu vois, de la laine, du coton. Voilà, le polyester, si on peut éviter vraiment, heu, non, on évite. Et ç ça ne coûte pas cher, mais souvent, enfin, heu, je portais des des des petites robes, hem, ben, moi je vais prendre des trucs à 5-10 € et et même, heu, hem, tu vois, les les secondes mains, heu, j'aime beaucoup parce que justement, heu, c'est là où tu vas souvent retrouver, heu, heu, des beaux basiques avec des des des beaux tissus, hem, de marque ou pas de marque, heu et qui vont tenir dans le temps.
Ouais, ouais, ouais, je vois. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. OK.